باقول لك أنا كنت عايز أتكلِّم معاك في موضوع كده يعني مضايقني بصراحة، يعني وعايز أشوف له حَل. يعني أنا عندي بقى ع واحد صاحبي في الشُغل على طول بقى يعني كل ما أعمل حاجة يعني ألاقيه يعني بيتّريق عليّا وبيسْخر منّي يعني وبيحرجني بصراحة كل مرّة. يعني كل ما أقول موضوع أو حاجة، ألاقيه بقى بيعمل معايا الموضوع ده ومش عارف بصراحة أتعامل معاه إزاي، يعني خلاص يعني زهقت فعلًا وبقى يسبِّب لي ضَغْط جامد جدًا ويعني وما بقيتش عارف أتعامل معاه إطلاقًا. تقدر تنصحني في حاجة زي كده أتعامل معاه إزاي؟
أكيد طبعًا وأنا هنا عشان أسمعك أو أنصحك و وطبعًا أنا موجود هنا للمساعدة وأنا فاهم ومُتفهِّم شُعورك جدًا ومُتفهِّم إحساسك وأنت عندك حق جدًا وطبيعي جدًا، بس خلّيني يعني أفهم منّك الأول بس هو آآ الموضوع ده بيحصل إمتى؟ يعني الموضوع ده بيحصل إمتى وبيحصل فين؟ يعني هل أنت آآ الموضوع إيه تفاصيله بالضبط يعني؟
هاقول لك. يعني مثلًا إيه، أنا بنكون في الشُغل في وقت الbreak مثلًا، فأنا مثلًا آجي أتكلِّم على إن أنا مثلًا شُفت عربية معيّنة آآ ومواصفاتها كذا وبتاع، يقعًد يقول لي يتّريق بقى ويضحك "وأنت يعني إيه فاكر نَفْسك بتفهم في العربيات، ده أنت ما تعرفش حاجة،" أنت مش عارف إيه ويبتدي بقى إيه، "ده أنت آخِر حاجة تعرفها الموتوسيكل." عارف الكلام ده اللي هو إيه، بيضايق بقى ويعني ويخلّي الواحد خلاص يعني بجد بيستفزِّني جدًا وأبقى حاسس بالاحراج بقى قُدّام الناس وما باعرفش أرُد خالص، يعني بابقى مش عارف أقول له إيه يعني، آآ حاجات من دي كتير بقى. يعني مثلًا آجي أطلب فطار مثلًا مع زمايلي في الشُغل وهو "هتفطر إيه؟" "لأ، طَب أنا هافطر فول." "ليه؟ ده أنت كل يوم بتفضل فول، أنت فقير بقى هو فول كل يوم، إيه الفقر اللي أنت فيه ده." ويبتدي بقى ي يعني يسْخَر منّي بشكل مُبالغ فيه، أنا ما بابقاش عارف هو بيهزّر والّا بيتكلِّم بجد، بس الموضوع فعلًا بقى مُرهق بالنسبة لي وبقى يسبِّب لي إحباط كبير وبقيت كمان باتحرج قُدّام زمايلي، يعني بقى الموضوع عامل لي مشكلة جامدة فعلًا.
إمم. آه فعلًا، ي يعني الموضوع فعلًا ما يبقاش ألطف حاجة يعني ويبقى فعلًا سكل يعني ساعات يبقى مُزعِج جدًا ويبقى حتّى بالذات لو الموضوع اتكرر كمان، فبيبقى يعني خلاص الموضوع بيبقى رِخم شوية وكده، يعني فعلًا عَندك حق. طَب الموضوع ده بيحصل قدّامك يعني قدّام الناس أو قدّام أي حد أو قدّام الناس في الشُغل اللي هو أو مثلًا على جروب مثلًا أنتم عاملينه على الinternet مثلًا أو على أي يعني يكن آآ ما بينكم وبعض بيفضل يعمل نهو الحاجات دِيّة والّا في الأغلب بيبقى بينك وبينه؟
لا، لا، لا، لأ زي ما أنت بتقول كده بيحصل على طول وقدّام ال الزمايل في الشُغل وكمان اغ في ال على الجروب بتاع الشُغل على ال على السوشيال ميديا يعني على الwhatsapp أو على ال على الMessenger عاملين جروب برضه أو لو بوست أنا برضه حاطّه على الfacebook بيبتدي ينزّل تعليقات سخيفة كده. فلأ، هو وكل ال يعني في كل الأحوال بيعمل كده. ما أعرفش هو بيفتكر إن هو كده ظريف أو إن هو كده مثلًا بيظهر في الصورة أو إن هو مثلًا بيعمل كده عشان خاطر يبقى العين عليه فهو فعلًا بيعمل في كل حاجة. يعني مثلًا نكون قاعدين مع بعض في الشُغل يدّي التعليق اللي هو اللي أنا باتضايق منُّه ده على الجروب بتاع الشُغل كمان على الwhatsapp يبتدي برضه إن هو يدّي تعليقات وي ويقول حاجات سخيفة برضه. ي ويعني في كل مكان بصراحة.
آه، آه. آه، أنا فهمتك كده ومن كلامك فهمت برضه إن الموضوع ده متكرر دايمًا يعني تقريبًا كل يوم أو كل ما بتشوفه أو كل شوية بيعمل الكلام ده. صح كده؟ يعني مش مرّة واحدة بس أو كل فين وفين لمّا يبقى مثلًا عايز يهزّر وكده، لأ، يعني الموضوع مكرر.
آه، لأ، بصراحة بيعمله بشكل مُتكرر جدًا، يعني وهو بيقول بقى إن هو بيهزر أو يعني آآ وبياخدها بشكل هزار، بس الموضوع إن هو لأ، مش ك أنا مش شايفه هزار خالص، الموضوع زاد عن حَدّه بطريقة كبيرة جدًا، والموضوع بقى ي يضايق يعني أو بيحرجني كمان. يعني هو هيفضل بقى يعني يسخر منّي ويضايقني ويتّريق بالشكل ده وأنا هاسكت؟ فأنا مش فاهم أعمل إيه بقى في حاجة زي كده؟
أكيد طبعًا أكيد الموضوع يعني مش مش حلو أو مش أحسن حاجة خصوصًا إن أنتم صحاب وكده فالمفروض ده ما يطلعش منُّه أو ما تبقاش علاقتكم كده ببعض. يعني طَب أنت أصلًا الچ الشخص ده، هو أنت إيه يعني مدى قُربك منُّه؟ يعني هو هو شخص صاحبك أوي والّا اللي هو زم زمايل في الشُغل بس؟ والّا أنتم لأ، أنتم من صُغركم مثلًا متربيين بعض أو بتنزِلوا دايمًا مع بعض تخرُجوا وتروحوا وتيجوا؟ مش مجرّد شُغل بس ويعني آآ يعني إيه بالضبط مدى علاقته بيك؟ يعني قُربها.
بالضبط. بُص أنا هاقول لك. إحنا كنّا زمايل في الشُغل يعني كانت العلاقة ما بيننا وما بين بعض هي زمالة شُغل عادية، بس بَعد كده بقينا يعني وصلت لأصدقاء بنخرُج مع بعض ساعات بنسافر مع بعض نقضّي weekend مثلًا ف في إسكندرية، السُخنة بتاع حاجات زي كده، فالموضوع اتطوّر لصداقة بس هو المشكلة و أو العيب اللي فيه أو مش عارف يمكن أنا حساس زيادة عن اللزوم، إن هو موضوع إن هو دايمًا بيحرِج. يعني آآ آجي مثلًا أخُش إحنا مسافرين آآ على البنزينة مثلًا يقول لي معاك فلوس والّا أدفع لك ومش عارف إيه وبتاع وكده. حاجات من الحاجات دي بقى اللي هو إيه طَب إحنا مع معانا ناس وبتاع وكده. يعني، هل مش عارف ده بيبقى ظُرف منُّه؟ ده استظراف؟ ده إيه اللي بيعمله ده؟! ما بابقاش فاهم، ما بابقاش فاهم هو قصده إيه أو إيه اللي بيعمله أو أنا حساس زيادة، مش عارف بصراحة.
لا، لأ، أنت يعني ده أنت على فكرة إحساس اللي أنت متضايق أو إحساس اللي أنت مش مرتاح من طريقة التعامل دي أو من الهزار التقيل ده شوية، ده عَندك حق فيه تمامًا، و وفعلًا يعني مشاعرك دي حقيقية مش أنت مش عشان أنت حساس أو أنت اللي فيك حاجة غلط بالعكس تمامًا، لأ، ده أنت شخص آآ مش قابل الموضوع ده مش قابل أي نوع من أنواع الإهانة أو مش قابل إن في أي حد حتّى لو صاحبك يقِل منّك فده أنت عَندك حق ويعني لأ، عَندك حق اللي أنت تعترض على النقطة دِيّة. طَب أنت آآ قبل كده يعني أخدت مَوقِف معاه، يعني أنت كنت ب بتتعامل إزاي بقى مع المَوقِف؟ يعني أنت لمّا بيحصل الحاجات دي أيًا يكن بقى لو أنتم آآ في شُغل أو مثلًا خارجين أو أيًا يكن، آآ إزاي بتستقبل الموضوع دَوّة وبتتعامل معاه إزاي أو بتتفاعل معاه ازاي لمّا يهزر الهزار دَوّة، وهل أنت قبل كده جرّبت اللي أنت تاخد مَوقِف أو اللي أنت تتعامل مع الموضوع؟
بُص هاقول لك، هو بصراحة جيت في مرّة واحدة يعني إيه، قُلت خلاص بقى يعني الموضوع زاد أوي عن حدّه وبقى يعني مش طايق اللي هو يحصل تاني، رُحت بعت له على الWhatsapp وقُلت له: "بصراحة الموضوع ده ما ينفعش إن هو يعني عشان ما نخسرش بعض وكده ود" المهم رَد عليّا قال لي: "أنا باهزّر،" وبتاع ومش عارف إيه وخلاص ماشي و وهاحاول وبتاع، بس ما تزعلش ده هزار وكده. بعد كده رجع تاني يوم على طول، بيقو آآ راح حرَجني بقى قدّام الناس، "تخيّلوا ده بي زعلان عشان أنا بنهزّر مع بعض،" وبتاع ومش عارف إيه وكده. ده أنت وأنت وأنت وأنت وابتدى إيه، خَد الموضوع اللي أنا بعته له ده إن هو موضوع تريقة وإن هو بقى إيه، يعني يقوله واتحرجت أكتر بصراحة إن أنا بقى يعني هو قال الحاجة اللي أنا باعتها له دي قالها قصاد الناس، فالمشكلة بقت يعني فشلت بصراحة الحَل اللي أنا فكّرت فيه أو هو اللي خلّاه يفشل كمان.
لأ، لأ، فعلًا ما ينفعش يحصل اللي هو كده و وهو فعلًا هو لو هو فعلًا صاحبك وأنت كنت بعتت له كده أو وأنت فعلًا رُحت وكلِّمته في الموضوع زي ر يعني دي خطوة كويسة اللي أنت عملتها، يعني بعد الخطوة دي مفروض هو يعني كان يتغ يعني يتفهَّم الموضوع ويتكلِّم معاك، حتّى لمّا ي تقابلوا بعض يقعُد يتكلِّم معاك في النقطة دي، بس هو حتة إن أنت لمّا قُلت له كده قام رايح برضه كمِّل وضْعه زي ما هو و وتاني يوم على طول، يعني أنت بتقول تاني يوم على طول ده اللي حصل ترو راح وقعد ي ي ياخُد الموضوع بهزار ويزوّدها ويكمِّل زي ما هو، آآ ده الصراحة يعني أنا شايف إن هو مش مش صاحب أوي، يعني اللي هو مش صاحبك بشكل حقيقي أو مش صاحب صادق ليك كده، لإن هو لو كان صاحب فعلًا كان على الأقل يعني مش هاقول لك قطع الهزار، بس على الأقل أخَد باله بعد كده أو على الأقل استنّى يومين حتّى اللي هو يصالحك أو يراضيك وكده و وخلاص ولحد ما الأمور تمشي والدنيا ت ت يعني خلاص أنت فاهم، آآ تهدى شوية أو تعدّي الموضوع، لكن هو لأ، ما همّوش خالص فكرة إن هو أنت لسّه مكلِّمه وكده ف ولا أيًا يَكُن. بس ده ده ده الصراحة يدُل إن هو فعلًا مش صاحبك حقيقي، ده يدُل اللي هو ممكن يكون آآ آخِد مثلًا موقِف نَفْسي منّك مثلًا حاقد عليك بسبب شُغل أو مكانة أو أيًا يَكُن حاجة عندك، آآ ممكن هو يكون شخص ط دي دي طبيعته اللي هو يقلِّل من الناس أو اللي هو يهزّر بشكل مُبالغ فيه وأحيانًا بيبقى الموضوع ده عشان يعوّض نَقْص فيه أو يعوّض حتّة عايز يداريها مثلًا من الناس أو حاجة، فبيبدأ اللي هو يرمي على حد تاني أو يقعُد يهزّر بشكل فيه نوع من أنواع مثلًا التنمُّر أو الهزار التقيل آآ ون نصيحتي ليك الصراحة، اللي أنت بعد كده آآ لازم تاخُد موقِف، لازم على طول آآ تاخُد موقف مهما حصل حتّى لو أنت الموضوع تقيل عليك حتّى لو أنت الموضوع مش أنت مت مش متعوّد عليه أوي أو مش أخ يعني مش متعوّد اللي أنت آآ تحرج مثلًا حد صاحبك أو تواجهه بشكل آآ شديد مثلًا أنت بتبقى خايف مثلًا اللي أنت آآ تخسره أو اللي هو مثلًا حد يقول عليك أنت إيه بتهز بتزعل من هزار، هو أنت مش بتستحمل حاجة، هو أنت أنت إيه حسّاس زيادة عن اللزوم مثلًا وبرضه أنا لَمست ده من من طريقة كلامك اللي أنت آآ بتقول أنت حسّاس شوية أو حاسس اللي أنت حسّاس شوية، حاسس اللي أنت آآ م يعني مُبالغ في الموضوع، لكن بالعكس اللي أنت كل اللي أنت قُلته ده، ده آآ اع طبيعي جدًا اللي أنت تتضايق منّه أو طبيعي جدًا اللي أنت ما تبقاش مرتاح في الهزار ده، فالحل اللي أنت فعلًا تاخُد موقِف آآ وِسط الناس، هو لمّا كان بيهزّر معاك وِسط الناس هو ما خافش أو ما ما عملش حساب للصح الصحوبية دِيّة أو ما عملش حساب خالص، فأنت وِسط الناس دي ت تاخُد موقِف منُّه، تقول له لأ، أنا مش عاجبني الوضع ده أو أنت خلاص بقى يعني خِف على نَفْسك شوية أو ما تهزّرش معايا الهزار ده تاني وكده، حتّى طبعًا أنت هتلاقي في الأول رَد فعلة اللي هو إيه ده يا عم، ده أنا باهزّر، آآ ده أنت أخدت الموضوع على أعصابك كده ليه، هو أنت بتتقمص والّا إيه؟ آآ كل ده بقى ده طبيعي. أنت كل ال اللي عايز أقوله لك الكلام ده ما تحطّوش في دماغك تمامًا ولا تفكّر فيه حتّى، وحتى بعد ما تروّح خلاص افرح اللي أنت أخدت موقِف و وهو
بالضبط. أيوه، أيوه. بالضبط.
بسبب المو موقِف مس م مرّة واحدة بس تعمل موقِف شديد أو موقِف قوي، هتتلاقيه اللي هو بعد كده من نَفْسه بدأ يخلّي باله وكده. لو هو بقى فعلًا صاحبك، هيبدأ فعلًا يخلّي باله وياخُد موقِف فعلًا ويقول خلاص أنا مش عدتش هاعمل كده وواحدة ورا واحدة هتلاقي خلاص الموضوع ده انتهى تمامًا، لو هو فعلًا مش صاحبك بشكل حقيقي، هتلاقيه بدأ يبعد أو بدأ اللي هو مش مبسوط بقى وهيدوّر على حد تاني يقعُد مثلًا يهزّر معاه الهزار ده أو يداري الن النقص اللي عنده وكده، فهو دي أهَم حاجة أنت لازم تعملها الصراحة.
بصراحة هو فعلًا معاك حق جدًا، يعني أنت فتّحت لي الرؤية كده وخلّيتني أبُص للموضوع من زاوية تانية خالص، وده يعني فَرق معايا كتير جدًا، يعني أنا فعلًا هاقف معاه واقفة اللي هي ب ب يعني بجِديّة شوية وهابيّن له اعتراض يعني على اللي هو بيقوله ده، عشان أشوف بعد كده النتيجة إيه وفعلًا هاستنى بقى النتيجة بتاعته، لو هو خلاص تقبّل ده، هي خلاص يكمّل معايا كصديق، ما اتقبّلش يبقى هو قاصد إن هو يضايقني ويعمل حاجة زي كده، وأنا مش هاسمح بكده فعلًا. أنا بصراحة مش عارف أقول لك إيه، يعني أنا باشكرك كتير جدًا ولو حصلت معايا أي حاجة تاني، أكيد هارجع لك على طول.
لأ العفو على إيه أنا مو وأنا موجود هنا دايمًا لمساعدتك.